Como você lida com recaídas quando perde uma rotina?
Ah, então, eh, no caso de, eh, quando sai da minha rotina ali no no caso de atividade física quando eu tô viajando, ou quando tá o trabalho ali tá muito pegado, ou então quando eu adoeço, eu tento, eh, analisar e ver disso de uma forma mais, assim, passageira, né, tipo: "Ah, eu não tô po"
Sempre tenta ver o lado positivo das coisas, né.
Isso. No caso de quando eu tô viajando, por exemplo, vejo que se bem que quando você eu tô viajando eu consigo adaptar ali e incluir a atividade física. Eu sempre procuro fechar algum hotel, alguma coisa assim que eu em que tenha academia ou, então, se não tiver, eu tento dar uma corrida ou então nadar. Eu tento
Hum. Entendi. Você é bem focado, então, com a parte, eh, de saúde, né, física, essa parte assim de de bem-estar do corpo?
Isso, isso. E, no caso, eh, geralmente, quando a pessoa é mais focada nesse nesse eh, nesse sentido ela tem um um hábito ali, né, de malhar, tem uma rotina ali em que malha, geralmente, no mesmo horário, mas e aí
Entendi. E você faz dieta?
É, sim, faço dieta. Também acompanhado com a dieta, mas, eh eh, novamente quando eu estou viajando, né, você sai daquela rotina, você não vai mais encontrar o os ingredientes que você geralmente cozi
Entendi, entendi.
costuma cozinhar ou então os restaurantes, então eu sempre tento analisar de uma forma que eu posso substituir a a minha dieta a minha alimentação com alguma outra coisa e ve
Aham, você geralmente quando você geralmente quando vai quando vai viajar, assim, focado nessa questão da saúde, você procura ver, eh, o para onde você vai, se você consegue minimamente manter essa sua rotina de treino, de dieta?
Isso, exatamente, se eu não conseguir, assim, se eu não conseguir manter por exemplo, se eu for para algum lugar e tipo não tiver muita opção de hotel com com academia ou então atividade física, assim, se eu não conseguir fizer se eu não conseguir adaptar, eu tento ficar por pouco tempo, assim, sei lá, 1 semana, 2 semanas no máximo, nesse lugar e depois eu vou adaptando aos poucos com alguma, sei lá, começar a a correr ou então mas eu sempre tento dar uma adaptada, né, porque sair dessa rotina assim de uma forma repentina, eu eu sinto uma certa dificuldade. Mas...
Entendi. Sim, você sente sente aquele arrepio no corpo, né.
Isso e eu eu eu tento, eh, ver como tá, eu não eu não tô mais, por exemplo, malhando na mesma no mesmo ritmo, na mesma na mesma forma da da minha rotina, ali, quando eu tô viajando, mas pelo menos eu tô ganhando de uma parte mais cultural, tô es tô tendo umas outras experiências, tô, eh eh experimentando, eh, cozinhas diferente, eh, comida diferente, tô né
Entendi. Essa parte de treino, dessa parte de treino, você sente dificuldade quando, por exemplo, se você tá no na sua casa, no seu ambiente, ali, natural, eh, você já tem a academia que você vai, os aparelhos que você gosta e conhece, você também sente essa diferença, quando você vai pra um ginásio diferente, que tenha outros equipamentos ou que os equipamentos não estejam até organizados da maneira como você já conhece e e programa, ali, sua série?
Uhum. Uhum. Não, na verdade eu não fico muito pegado, assim no sentido de da minha própria academia, eu acho que se tiver pelo menos algum algum peso ali, algum qualquer equipamento ali, que já dê pra pra levantar pra fazer al qualquer tipo de exercício, já tô satisfeito, não fico muito apegado, assim, com a academia ou com os equipamentos, mas é mais na questão de movimentar o corpo mesmo e e exercitar ali, e treinar os músculos. Eh, <clicks tongue> eu tô tentando Isso verdade. Eh, quando eu não tô por exemplo, quando não tô malhando muito, eu tento dar uma segurada, ali, na dieta, não beber não ingerir muita bebida alcoólica, eh Isso, eu ou então tentar
Entendi, manter em forma, né? Ah, legal! Legal. Você também falou sobre "culinária", eh, você gosta bastante de de conhecer, assim, culturas culinárias diferentes, você tem muito hábito de viajar?
Uhum, é, tenho sim. Eh eh, semana eh, inclusive mês passado eu eu estava viajando, ali, pela pela China, passei um mês viajando, e eu passei eh, um um longo período de fora da rotina, né, habitual da da ro da rotina normal, ali, de então, foi algo que eu tentei, eh, como foi um longo período eu tentei adaptar aos poucos, eh, fechar algum hotel, ali, em que tivesse academia ou, então, tentar acordar cedo e eh, porque de alguma forma eu não queria perder o ritmo, né, porque criar um hábito, ali, de se exercitar, eh, não é tão fácil, assim, e depois parar de uma de uma forma repentina também, assim, não pelo menos comigo não não funciona muito bem.
Ai que lega Aham. Sim, claro. Entendi. E como é que foi pra pra essa parte você falou da China, né, Eh, essa essa questão mais oriental de ser, porque é u é um uma mudança, assim, até muito grande mesmo 30 dias, né, que você falou que ficou na China, mas tem saí dessa cultura ocidental pra mergulhar 30 dias nessa cultura oriental, como é que foi pra você, eh, adaptar isso? Porque isso é realmente totalmente fora de de rotina, né, você mudou basicamente de estilo, né?
Uhum. Uhum, uhum. Uhum. Sim, sim, ah, é uma uma mudança significativa ali nos hábitos e costumes, eh, no dia a dia mesmo, né, até a questão de alimentação, de, eh, enfim, a cultura é é bem diferente, então, eh, mas era algo que eu estava procurando mesmo, é experimentar e e vivenciar algo bem fora ali do do que eu já estava acostumado. Então, por um lado, era algo que eu já estava esperando mesmo, e eu fiquei bem, eh, bem contente, assim, bem feliz com, eh, o o choque cultural foi de uma forma bem positiva. Eh, eu acho que eu fui bem fui bem recebido, as pessoas fo eram bem, eh, amigáveis, assim, e, eh, não passei assim nenhum perrengue, mas
Sim. É, isso que eu ia te perguntar sobre isso, sobre como você sentiu dentro de uma cultura completamente diferente, né, os orientais geralmente são muito mais muito mais regrados, né, muito mais metódicos, então, pelo visto, foi foi interessante pra você, você se sentiu bem nessa viagem?
Uhum. Uhum. Sim, sim, e eu acho que até a questão da, eh, da da estrutura, assim, eh, é um eh, eu consegui adaptar bem. E é um também, assim, a o o a variedade de de, por exemplo, no caso da dieta, a variedade de de opção de alimentação, restaurante, cozinhas é bem é bem vasto, assim. E
Conseguiu te suprir, não era muito aquela coisa oriental de daquelas sopas, lámen, não era, não é não é muito assim, você tinha mesmo muitas opções, muita variação de de pra poder se alimentar.
Sim, é, e no começo eu tentei adaptar ali, pegar o noodles com algo mais que fosse mais próximo ali do ocidental, mais parecido com o que eu tenho costume, mas depois eu fui mais para o para o que realmente é é mais local, assim isso, exatamente. E, aos poucos, e, eh é, foi uma experiência bem bem bem marcante, assim, bem interessante, eu recomendo sempre. E é, a questão da rotina, você cada dia a rotina mesmo era só, eh, visitar as os museus ou então ir nas áreas mais mais, eh, históricas ali, e sempre pegando, eh, sugestão, recomendação ali de restaurantes. Então, no caso, eu saí da ro da rotina, mas eu acabei entrando em uma outra rotina, em pesquisar, <chuckles> pesquisar restaurante, lugar pra visitar, museu, eh, lugar histórico, assim, e eu acabei, aos poucos isso acabou virando minha rotina, né, ter ter que, eh, dar uma pesquisada, uma planejada ali.
Foi se jogando, né. Foi se jogando na cultura. Ah. Restaurante. Entendi. A a sua saída da rotina, você teve que criar uma nova rotina, né, deve que se adaptar dentro de um ambiente novo e com uma cultura nova, de repente, em um lugar que você não conhece, tendo sempre que que que se reinventar, né?
Isso, exatamente. Isso. E tentando adaptar também, né, no caso da da atividade física, eu tentava pegar ali os hotéis que que tinham, eh, academia, eh, ou então começa a dar uma corrida ali de manhã cedo, mas, eh, eu sempre tento, eh, adaptar ali e fazer com que, eh, eu
Hum, nessas visitas que você faz, geralmente você caminhava muito? Porque normalmente quando as pessoas fazem, assim, viagens ime muito imersivas, a tendência é que elas andem bastante. Essa parte meio que não funcionava também pra você como um tipo de cardio, um um tipo de de atividade física mesmo, né, vocês têm o hábito de, por exemplo, contar quantos passos você deu naquele dia? Você tem alguma aplicação que faça isso? Como é que é nessa nessa questão?
Uhum. Sim. Uhum. Ah, sim. Não, com certeza, eu eu comecei a a andar mais de 10.000 passos por dia, né. E, eh, teve dia que eu fazia, eh eh, assim, facilmente 20.000 passos, 25.000 mil passos. Então eu comecei a andar bastante e é uma boa opção de de cardio, né, eh, você conhece ali o o lugar de uma forma mais mais, eh, presente, né, você com com com começa a observar mais, quando você tá andando você tem mais um tempo ali pra pra estar presente no que no que você tá olhando ali ao redor. E era algo que eu também via como um próprio exercício também, né, já que eu não estava indo na academia, por exemplo, mas eu eu com eu meio que trocava.
É, acaba juntando o o acaba juntando o o útil ao agradável, né. Você conhecia os lugares que você gostava e depois você acabava fazendo exercício que completava ali o cardio, como você falou, eh, quando a gente começou a conversar, né, que às vezes você buscava dar um dar uma corrida e tal. Em muitos casos, você nem precisava dar essa corrida, né, porque o cardio que você fazia ao longo de todo o dia, conhecendo as coisas, você acabava completando essa parte do seu treino, né. Da parte do da dessa rotina que você tinha, que você acabou perdendo, mas consegue suprir com com essas longas caminhadas que que você dá durante o dia, visitando os espaços, né.
Isso. Uhum. Isso. Isso, exatamente. E até pra que eu não sinta muito impacto, ali, quando eu retomar a a o a rotina de realmente ir pra academia todo dia e eh, meu corpo não sentir tanta tanto impacto, assim, né, então eu continuo de certa forma, ali, eh, mantendo eh mantendo, ali, umas essas atividades andando por bastante tempo pra pra que o corpo, ali, se habitue e e não tenha tanto impacto, assim, né, quando eu retomar a a parte da rotina em que eu realmente acordar cedo, ir pra academia todos, eh, sei lá, 5- 5 dias na semana. Eh, hein
Exatamente isso que eu, ia, te perguntar do efeito reverso, né, como a gente falou sobre saída de rotina, e como é que é pra você, essa esse retorno à rotina, tem, ali, um período de um período de preguiça, de readaptação, ou quando você volta para o para o seu ambiente você já toca a rotina tudo de novo, meio que correndo atrás do prejuízo, como é que é pra você?
Ah, sim, eh, nesse caso pra pra comigo tem esse período em que, eh, de adaptação, né, pra voltar novamente, a a a rotina antiga, e infelizmente eu tenho que v tem um período um certo período que eu que eu levo, assim, até pra eu voltar na rotina, eh, antiga, ali, por exemplo eu geralmente, eh, costumava acordar às por volta de 5h30 e já ir pra academia, mas eh, quando eu tô retomando a a rotina antiga eu, 1º eu acordo, mas, aí, eu fico, ali, na cama enrolando, não consigo ir, mas, aí, aos poucos no 2º dia eu já acordo cedo de novo, mas eu já já consigo meio que: "Ah talvez nã hoje não", mas, aí, eh, o 1º passo é eu começar a acordar cedo, e aí, depois eu con consigo ir na academia entendeu? É
Se readaptar se readaptar ao fuso horário, né, ter ter que sobreviver ao jet-lag, sobreviver a aquela diferença de fuso horário, né, ainda mais quando você vai, assim, pra pra lugares mais distantes, que o fuso horário é muito diferente, tem tem esse tempo de readaptação do corpo, né, eu acho que, de repente isso seja importante, acredito que seja importante.
Isso. Isso. Isso. Isso, exatamente. Eh eh, tem essa parte da adaptação do corpo também, do por conta do do fuso da diferença do fuso, né, são, sei lá, 7 horas diferença. Eh, e é, tem essa parte ali e aí, por por conta disso, demora um pouco ali para retomar, infelizmente, mas É aos poucos, né, isso é algo que, aos poucos, ah, eu vou conseguindo acostumar e retomar a rotina antiga ali de de O o meu os meus hábitos, ali, de acordar cedo, ir pra academia logo de manhã cedo, e Mas é algo que eu eu consigo levar sim. Eu eu já eu já já tenho essa rotina, esse hábito, ali, por bastante bastante tempo. Eh, mas é é algo que eu que eu consigo lev
E já aconteceu com você de de você se frustrar por não conseguir? Eh, imagina, você vai para algum lugar e quer manter essa rotina e acaba que, por algum motivo, você não consegue, você se sentiu frustrado? Como é que você reage com isso, emocionalmente?
É, então, quando eu cheguei na China, eu queria continuar com a rotina, ali, de ac acordar cedo e ir pra academia <chuckles> mas como eu não tinha, ah, sempre não tinha sempre a opção de ir à academia no hotel ou então nos lugares, eu pensei: "Nossa, então espera aí. Se eu estou viajando, não tem como eu manter a rotina antiga, então eu vou ver pelo lado positivo que eu estou num lugar novo, eu vou Não tenho como aproveitar esse tempo que eu não vou estar fazendo atividade física, acordando cedo para ir malhar, mas eu, pelo menos, vou planejar" "eh, o que que eu vou fazer, o que que eu vou conhecer aqui, é um é uma experiência bem enriquecedora, eu estou em um outro país, tenho tan muita coisa para aprender aqui, pra pra pra, eh, experimentar". Então eu vejo de uma fo e eu se eu não consigo, eh, acordar todo dia, mas pelo menos, sei lá, 1 vez na semana eu vou pego uma academia ali, pago uma diária, mas, eh, eu também não abandono de vez, entende? Até pra pra não me frustrar. Mas É.
Sim, com certeza. Imagino que tenha sido muito enriquecedor, né, pra você pessoalmente essa experiência.
Sim, sim. Não, totalmente, assim, eu é, foi uma experiência bem bem interessante, que eu sempre recomendo, ali, e, eh, se não der para adaptar 100%, mas sempre dá para, eh, colocar pequenos hábitos, ali, e para até quando retorm retomar a rotina, não não não seja tão impactante.
Entendi. Olha, foi um prazer conversar com você e até a próxima.